واضح إن أنتِ شخصيّة عصرية وبتحبي الحياة، ومع ذلك برضه ما بتحبيش إنِّك تلبسي حاجة تخنقِك، وبتحبي الحاجة تبقى مريحة وتبقى معاكِ طول اليوم كده وأنتِ من غير ما تبقي مخنوقة ولا متضايقة منها، ودي حاجة جميلة جدًا في شخصيتِك حبيتها وأحب أحييكِ عليها يعني، وكنت عايزة أسألِك بقى أنتِ آآ بالنسبة بقى لخروجِك مثلًا مع أولادِك ومع أصحابِك، آآ هل ده بيكون يعني محكوم بوقت معيّن زي مثلًا الشتا، فأنتِ عايزة تشوفي لبس كده شتوي وتقيل، آآ والّا الصيف وأنتِ عايزة تشوفي لبس صيفي وخفيف، آآ والّا بوجه عام كده عايزة تعرفي بالضبط إيه الحاجة اللي ممكن تلبسيها من ناحية الموضة والشكل الحلو؟
هو بوجه عام الموضة والشكل الحلو والمريح، سواء بقى شتا أو صيف أو في أي وقت، يعني الموضوع فارق معايا في حتّة الراحة إن أنا آآ سواء في الشتا هالبس مثلًا حاجة شكلها شيك أوي، بس تبقى مريّحاني وفي نفس الوقت مدفّياني، في الصيف نفس الحكاية باحب إن أنا ألبس حاجة شكلها شيك أوي وتبقى مريّحاني، بس في نفس الوقت مش خنقاني؛ لأن الحر أنا ما باستحملوش. فالموازنة دي بين ال الموضة وراحتي، راحتي سواء في الشتا أو في الصيف، آآ إن أنا أتحق أدّفى من السقعة أو أو ما استحملش الحر زيادة عن الزوم، لمّا باخرج مش عارفة أعملها، يعني آآ لو أنا اخترت دايمًا طقم مثلًا هاروح بيه الشغل، آآ لابساه formal وشكله شيك أوي، باحسّه بقى مقيّدني ومخليني متنشنة كده، ويعني چاكيت بليزر مثلًا وبنطلون كلاسيك فالموضوع ما بيبقاش في راحة، مش زي ال مش زي اللبس ال بالضبط آه، فم مش عارفة أضبطها إزاي.
آه فعلًا. معاكِ حق. آه فهمتِك. آه أنتِ بتحبي الراحة أكتر في اللبس. فهمتِك. طب هل دوّة ليه علاقة بالميزانيّة؟ يعني هل أنتِ ممكن تشتري مثلًا چاكيت غالي بمقابل إن هو يكون مريح، والّا موضوع الميزانيّة برضه بيفرق معاكِ وبتبقى عايزة تضبّطيها معاها؟